แน่นอนค่ะ แล้วก็ เอ่อ เมนูต่อไปที่เราต้องฝึกทำ ก็คือส้มตำค่ะ เพราะว่าเราชอบกินแซ่บ ใช่ไหมคะ แล้ว <laughs> น้ำปลา ร้า ก็ได้ยี่ห้อไมค์เนี่ยแหละค่ะ กับแม่เหรียญ ที่แบบช่วยชีวิตไว้ เออ แต่ก่อนเราคิดว่ามันยากนะคะ แต่จริง ๆ ทำก็ไม่ยากนะ เราก็แค่ต้องตำน้ำก่อน อืม แล้วก็
เออ <laughs> อะฮะ อะฮะ เออ เออ เนาะ ใช่ ๆ ๆ ด้วยความที่อยู่เมืองไทย ก็เนาะ เราเดินออกไปก็ซื้อกินได้ไง ก็เลยไม่ต้องมานั่งแบบทำ ใช่ แต่พอทำเองจริง ๆ ก็ถือว่าก็ เราก็ทำได้เนาะ
ใช่ ยาก เออ ใช่ค่ะ ตอนนี้เราก็ฝึกหั่นพวกผัก พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่แบบว่า เราชอบดูรายการมาสเตอร์เชฟ ใช่ไหมคะ เผื่อว่าแบบอนาคตเราอาจจะแบบสกิลไปได้ทางนั้น อืม <laughs>
อ๋อ ไล่ แล้วเราเคยไปประเทศไหนที่แบบ ไท แถบเอเชีย แล้วเราเคยเปรียบเทียบ เอ่อ สตรีตฟูด บ้านเขา กับบ้านเราดูไหม?
อืม จริง ๆ ก็ ก็อย่างใกล้ ๆ บ้านเรานะคะ ก็จะมีประเทศลาว ใช่ไหมคะ ที่จะวัฒนธรรมค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่มันจะมีบางอย่างที่แบบ เนื่องจากเขาเป็นอาณานิคม ของฝรั่งเศส หรือเปล่าคะ? ทำให้เขามีขนมปังอะ เอ่อ ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร ปา ปาเต๊ะอะไรสักอย่าง ที่เราเคยกินแล้ว เรารู้สึกว่า อ่า อันนี้แปลกไม่มีในบ้านเรา แล้วก็ถ้าสิงคโปร์ ก็อะไรน่า ที่มันเหมือนต้มกระดูกหมูอะ จำชื่อไม่ได้ค่ะ เออ เป็น เป็นต้ม ๆ แล้วก็มีข้าวมันไก่
ใช่ ๆ ๆ เออ ๆ ๆ เออ อืม ของมาเลเซียด้วยไหม ช ใช่เมนูเดียวกันไหม?
น่าจะใกล้เคียงกันนะคะ สิงคโปร์กับมาเลเซีย น่าจะใกล้เคียงกัน จำ อะไรสัก อย่าง
อือฮึ ปาโต๋เปล่า รสชาติ แม่ง <laughs>
จำชื่อไม่ได้อะ มันคือต้มกระดูกหมูเนี่ยแหละ แล้วก็ ข้าวมันไก่อะ ข้าวมันไก่
อือ อืม ใช่ ๆ ๆ ข้าวมันไก่ เอ่อ แล้วมันแตกต่างกับบ้านเราไหมรสชาติ ข้าวมันไก่บ้านเขา ข้าวมันไก่บ้านเรา?
ในสิงคโปร์ อืม ส่วนตัว เราคิดว่า ของบ้านเรา น่าจะเน้นทำให้ถูกปาก ที่สิงคโปร์มันจะมัน ๆ มากกว่าคะ ไม่รู้นะ โอ้
เออ คนไทย อืม อืม แล้วเขาก็ไม่ เขามีน้ำจิ้มรสเด็ดไหมอะ?
อ้าว น้ำ น้ำจิ้ม จำไม่ได้ น้ำจิ้มน่าจะไม่ใช่เหมือนบ้านเรา ก็คือมัน มันจะต่างกัน อืม น่ะ นานมากแล้วสิงคโปร์ จำไม่ได้ แล้วก็ ญี่ปุ่นเนี่ย ก็รู้สึกว่าอาหาร ถูกกว่าของเรา หมายถึงว่า ถ้าเป็นซูชิ อะไรเงี้ยค่ะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ เราไปถึงแหล่งหรือเปล่า?
อืม

โอ้โฮ ลำบากมากเลยค่ะ ก็ตั้งแต่ที่ ม อ่า ไปอยู่อเมริกานะคะ เอ่อ เรา เราคิดว่ามันจะเหมือนที่ประเทศไทยรึเปล่า มันจะมีเซเว่น มีแบบว่าเดินออกมาหน้า บ้าน มี มีคนขายผัดไทยไหม อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ก็ไม่มีนะคะ ก็จะเป็นแบบว่า เป็นร้านอาหาร แล้วก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เรา แต่ก่อนเราก็ทำอาหารเองไม่เป็น เพราะเราถนัดซื้อมันจะถูกกว่าเนาะ เออ ก็ต้องปลดล็อกสกิลมาสเตอร์เชฟอะค่ะ เราก็ต้องแบบว่า <chuckles> อือ ใช่ ค่ะ
อือฮึ ฮึ อืม <chuckles> <chuckles> อา ใช่ อะฮะ แล้ว <chuckles> อา ในการทำอาหาร อะฮะ แล้วสำเร็จไหมคะ เรียนรู้เมนูอะไรมาบ้างอะ?
แต่ไม่ขนาดนั้น แรก ๆ ก็ไม่ค่อยสำเร็จหรอกค่ะ หลัง ๆ ก็พอได้นะคะ ต้อง ต้องฝืน ฝืนกิน ก็จะมีผัดกะเพราค่ะ <chuckles> เพราะเราซื้อ เราทำไปแล้วไงคะ ก็เป็นผัดกะเพรา อ่า ผัดกะเพรานี่เมนู เบสิก เลยที่แบบว่าเริ่มแรกในการเตียน เพราะว่าแบบ โอ๊ย ที่นี่ไม่มี ไม่มีให้กิน ถ้ามีก็ร้านอาหารไทย จานหนึ่งก็ สิบห้า
ไม่ต้องฝืนกิน เลยเหรอ? เออ <laughs> อา แล้วยังไง อืม แต่ แล้วเราไปหาใบกะเพรามาจากไหนอะคะ?
อ๋อ ค่ะ แล้วก็หาไม่ได้ แล้วก็ใช้ใบโหระพาแทนค่ะ มัน ส น่าจะใช้แทนกันได้หรือเปล่า ใช่ แล้วก็ไปร้าน จริง
<chuckles> อา ๆ ๆ เออ ไม่แต่จริง ๆ ใบกะเพรามันมีหลาย หลาย ของหลายประเทศนะ ของทางอเมริกาใต้ก็มีนะคะ เคยลองไหมคะ?
อ๋อ เหรอคะ โอ๊ย ไม่เคยเลยค่ะ เคยเจอแต่แบบกะเพราไทย เขาเรียกว่าอะไรนะ holy basil หรืออะไรสักอย่าง ใช่ ก็ต้องไปขอมาจาก
เออ อา โอเค อา งั้น ก็ ก็โชคดีไป อืม
ค่ะ ต้องไปขอจากร้านอาหารไทยอะค่ะ พี่ที่รู้จักเขาทำร้านอาหาร แล้วก็ไปขอใบกะเพราเขามา หรือไม่บางทีเขาก็ทำให้กินฟรี <chuckles> ไปช่วยเขาล้างจานนิดหน่อยเขาก็ทำกับข้าวให้กิน ใช่ค่ะ
แล้ว อ๋อ ก็โชคดีไป อืม แล้วมีเมนูอะไรอีกไหมที่เราแบบว่าต้องฝึกทำ? เพราะว่าเราไปต่างประเทศ แบบเนี้ย